Como você filtra um conteúdo confiável entre tanta desinformação?
Então, o que eu tento fazer é desconfiar, assim, de tudo o que eu vejo na internet, sabe? Porque re hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa postar qualquer coisa. E às vezes as pessoas só postam mesmo de sacanagem, sabe? Porque realmente querem postar desinformação. Inclusive, eh, isso acontece muito no Twitter. As pesso S
<laughs> Entendo. Sim. Aham. No Twitter, principalmente, você acha que tem que tem esse tipo de desinformação?
Sim, que eu acho que o Twitter é é um ambiente, ali, mais descontraído, né, que as pessoas fazem muita piada, brincam muito, tem muito meme. E por ser, assim, uma coisa que é só ali postar um te escrever um texto e postar, as pessoas podem escrever qualquer coisa, qualquer, eh, qualquer s eh, usuário ali pode escrever qualquer coisa e sem compromisso, nenhum com a verdade. E aí, às vezes viraliza um Twitter e fica aparecendo para mais pessoas. Aí, quando você vê por exemplo, ontem mesmo eu vi um post no Twitter falando alguma coisa de que algum famoso estava namorando alguém. E aí, assim, só postou: "Ah, gente, muito feliz que fulano está namorando fulano" e o post tinha, assim, sei lá, 10.000 curtidas, cinco mil retweets, e era mentira. Aí eu fui pesquisar o nome do das pessoas que ele postou, eu fiquei: "Gente, essas pessoas estão namorando? Que coisa incomum". Aí eu fui pesquisar.
Uhum. Hum, entendi. Uhum. Sim. Uhum. Aham. Aham. Aham. E era mentira? Nossa. Pois é, não não consegue nem ver a ligação que essas pessoas poderiam ter, né.
Exatamente. E aí as duas pessoas eram casadas, tipo, há anos e com outras pessoas, sabe?
Aham. Imagina, destruindo casamentos, né. <laughs>
Exatamente. E assim, isso acontece muito no Twitter. Sempre que eu vejo alguma co
E como é que você faz pra como é que você faz pra sempre eh, igual você falou: "Ah, eu sempre desconfio de tudo, já não acredito em mais nada que eu vejo". Mas tem alguma técnica que você usa pra, tipo, ver claro, se aquele assunto te interessa, né, imagino que você não vá sair pesquisando sobre tudo. Mas geralmente você como é que você faz? Você busca uma fonte confiável, como é que é?
<chuckles> Uhum. Aham, sim. Ah, geralmente quando eu vejo alguma coisa assim no Twitter que é muito muito, assim, nada a ver o que é meio impressionante. Tipo: "Nossa, como é que isso aqui é verdade?" Eu vou abro o o post e vejo os comentários. Porque sempre nos comentários tem, geralmente, essa pessoa que postou, posta tipo um meme que tem falando assim, eh: "Ai, é muito bom espalhar a desinformação", sabe, ela já a pessoa às vezes já posta embaixo.
Você olhou Aham. Uhum. Ah, entendi. A própria comunidade, ali, do Twitter fica g meio que validando ou desvalidando algum alguma publicação, né.
Sim. Tem gente que, assim, entra na fake news, aí começa a falar mais dessa informação, tipo, começa a criar uma fic maior ainda e tem gente que fala: "Gente, isso é mentira que não sei o quê". Aí eu sempre fico lendo, ali, os comentários. Porque querendo ou não, isso gera alguns comentários muito engraçados e eu acho que quem, assim, eh, consome o co o Twitter já está acostumado com esse tipo de coisa, sabe.
Ah Aham. Aham. Ah. Já já tenho aquele já já sabe como é que o Twitter funciona, né. Eu, por exemplo, que nunca usei Twitter eu ficaria perdido. Talvez, se calhar nem vale a pena eu entrar.
Exatamente. <chuckles> Então e E mente, esse é o problema, quem entra ali e e acredita em tudo e quando os posts do Twitter viralizam muito e vão para o Instagram. Porque no Instagram também tem páginas de Instagram que postam Tweet, sabe, eles só postam ali o print do Tweet e para fazer, tipo, humor também, piada.
E Aham, sim. Faz um RT. Esse eu sei esse termo antigo. <laughs>
É, exato. Isso "retweetar". <chuckles> Então, aí eles acabam postando, assim, no Instagram aí ou vai para o Facebook, e aí esse é o problema, entendeu? Porque às vezes é uma coisa, assim, de comédia e as pessoas que estão ali sabem que aquilo é é uma piada, é uma comédia, não é verdade. Mesmo
<laughs> Aham. Mas sim, muita gente não, né.
Exato, só que quando sai do Twitter e vai para as outras redes as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade. E já teve Sim, já teve caso de de a desinformação chegar até em em no jornal O Globo ou na Veja, tipo, sabe. Sim.
E aí vira uma fake mesmo. Sério? Tipo, em em fontes que deveriam ser confiáveis, né.
Exatamente, porque às vezes a pessoa só acreditou porque é uma coisa viralizada e eu acho que as pessoas tendem a pensar que o que está muito viralizado, que tem muita curtida, muito retweet é verdade.
Aham. Aham, sim. E esse e esse esses grandes canais, eles, quando isso aconteceu, eles se manifestaram? Você lembra?
Porque eles deve Olha, eu não lembro exatamente, mas eu acho que sim, sabe, porque foi ficou muito falado, né.
É é o mínimo, né, de pra pra se manter confiável é admitir um erro, né. Imagino que que eles possam ter feito. Mas
Pois é. Porque, assim, foi uma coisa bem absurda. Porque era uma coisa que era mentira e, tipo, a aí todo mundo ainda ficou zoando: "Nossa, esse estagiário vai ser demitido hoje, ha-ha-ha-ha-ha", sabe, assim.
<laughs> É, né, tem tem esse meme, né, que sempre coloca a culpa no estagiário. É que só vai pro ar se o diret se o diretor master aprovar, mas a culpa é do estagiário. <laughs> É.
Aham. Vai falando: "Nossa, esse estagiário" <chuckles> Exato, todo mundo fala que foi culpa do estagiário, tipo: "Nossa, esse estagiário novo aí da Veja vai vai acabar hoje mesmo o estágio dele". Exatamente, e sempre tem isso.
Vai acabar a carreira, já já nem já nem vai Mas mas e essa questão, se for muito like fosse sinal de alguma coisa, né, teve aquele post do aquele post do ovo, né, que deu sei lá quantos milhões de curtidas, simplesmente porque resolveram da curtir o ovo e a comunidade abraçou e virou uma das fotos mais curtidas de todos os tempos, um ovo. Muito bizarro, né?
Uhum. <chuckles> Sim. Então É. Sim, é bizarro demais, assim, as redes sociais. E e agora, então, com a inteligência artificial e as pessoas fazendo fotos de IA, é uma coisa, assim, absurda, porque às vezes as pessoas postam umas fotos na internet, no Twitter, principalmente que o Twitter, que eu consumo mais, né, e eu vejo que no Twitter é muito esse tom mesmo de humor de fazer piada com tudo, sabe. E aí, as pessoas postam, sei lá agora que tinha lá
Uhum. Aham. Sim. Sim, sim. Uma rede social de desestresse, né, o Twitter.
Uhum, sim. E aí tinha lá, sei lá, o Vini Júnior e a Virgínia o o casal novo, né. Antes exato. Antes deles, eh, antes deles assumirem o namoro, tinha lá várias montagens, assim, fotos de IA, sei lá de Vini Júnior e Virgínia, sei lá, viajando. E aí, isso às vezes ia aparece apareceu no Facebook essas montagens do do do Twitter. E o problema é que no Facebook já tem, ali, uma comunidade mais de na minha percepção de idosos, né. <chuckles> Exatamente. Então é um público, assim, um pouco mais velho que às vezes não tem essa sacada. Sim, e é muito fácil eles cair em fake news e compartilhar também, porque eles vão ver ali uma foto e às vezes não tem a ma a a maldade, assim, de ver que não é f uma foto de verdade, é uma foto de IA. E aí, eles acreditam, e aí daqui a pouco já está no grupo do Zap <chuckles> e é uma coisa doida.
Aham. Tem o casal do momento, né. Aham. Sim. São vistos. Aham. Aham. quarenta e cinco mais, <chuckles> 45 mais. Acredita mais nas coisas na internet, né, sim. Olha, é muito isso mesmo, isso me Sim. Aham. Pois é, e aí acabou, né, virou a verdade da família, todo mundo conversando sobre aquilo. E às vezes ima imagina, esse tipo de coisa acontece e literalmente rouba o seu tempo, né. Porque imagina, pega um uma fake news, coloca num grupo de família, por exemplo, aí tá todo mundo perdendo horas comentando sobre aquilo se for um grupo engajado ali, né, de família. E quando vai ver aquilo tudo era fake news, e todo mundo jogou alguns momentos, horas até, da sua vida fora para debater um assunto que não existe.
Pois é. Aham. Sim. Aham. <chuckles> Pois é. Aham. Nossa, exatamente. Na minha família, assim, quando é me o meu avô ou a minha tia, assim, mais velha que postam coisa no grupo a gente já nem nem leva a sério, sabe, já já já fala: "Não, gente, é mentira. Não vô, isso não é verdade". Cara, às vezes o meu avô vem com os links, assim, que é falando: "Ai" Não, pois é. aí igual falava: "Ai, Cristiano Ronaldo vai vim para o Botafogo", vô, pelo amor de Deus, é claro que o Cristiano Ronaldo não vai vim para Botafogo, <chuckles> sabe, assim.
Já nem abre, né, nem abre. Ah. Aham. "Vô, não abra isso, vão roubar a sua conta". <laughs> <laughs> <laughs> Ai calma. A irmã do Cristiano Ronaldo mora no Brasil, ele tem forte ligação com o Brasil.
Ah Então, aí ele fica acreditando em qualquer coisa que ele vê e ele vai repassando as coisas. Só que a gente já
Seu avô é botafoguense?
Sim, ele é botafoguense. E aí
Ah, tá explicado. <clears throat>
<laughs> E aí mas, assim, ele tinha que ter um senso crítico, né, de que claro que o Cristiano Ronaldo não vai vim para o Botafogo. Mas o meu avô ele fica no Facebook, que ele é aposentado e ele não tem muito o que fazer na vida dele e ele só fica lá.
Aham. Uhum. Parece que o Facebook é meio isso, né, um um encontro de aposentados. <laughs> Ou Marketplace, as pessoas que querem vender também, geralmente fazem lá.
Sim. <chuckles> Aham. Exatamente, só que isso é muito perigoso, até porque ele tadinho, ele se iludiu com o Cristiano Ronaldo, sendo que era óbvio que era mentira. Só que ele viu no Facebook. "Ah, é, não sei quem, não sei quem estão ali discutindo proposta de Cristiano Ronaldo no Botafogo", aí meu avô me minha neta, minha neta, vem cá ver. "Ah, o Cristiano Ronaldo vai vim para o Botafogo. Olha aqui, está na internet", eu "Vô, pelo amor de Deus". É exatamente sabe, isso.
Sim. É. <laughs> Aham. <laughs> Meu Deus. Tá na internet é verdade, né. <laughs> E você mora com o seu avô?
Eu morava antes, agora não. Agora ele me manda mesmo já pelo WhatsApp. E ele aprendeu, né, a mandar pelo WhatsApp.
Ah. Ah, e então o seu avô é é altamente conectado.
Sim, muito. E ele todo dia também manda mensagem de bom dia.
Ah, dá mais aquelas ilustradas?
Digi É aquela eu não sei da onde ele tira tanta. Eu juro que eu queria saber da onde ele tira.
<chuckles> Eu também sempre me perguntei dá on uma imagina, dá para fazer uma matéria no Globo Repórter, né. Mensagens ilustradas de onde vem, como se multiplicam, quem faz?
<laughs> Sim. Aham, é sério. Nossa demais, assim, é muita mensagem de bom dia que ele manda e, às vezes, eles me mandam ele me mandou uns áudios, assim, que uma pessoa tá falando não sei o quê. Que não sei o que é muito bom para a saúde, e isso e aquilo. aí, mas é umas coisas, assim, muito absurdas, sabe, que aí, quando ele que
Aham. Ah, entendi. É. Isso é realmente perigoso, porque imagina, ele já é um senhor de idade, de repente vai testar alguma coisa e uma experiência louca dessa e pode se prejudicar, né.
É, pois é, mas ainda bem que é assim. Minha mãe e minha tia já sabem, também ficam de olho e tudo. Eu falo: "Vô antes de você fazer qualquer coisa ou ver qualquer coisa na internet, me pergunta antes, tá? Vê verdade, vê, fala comigo pra eu ver se é verdade, aí só depois você faz", que eu também tenho muito
Ah, ele de vai você se tornou a guru dele, né, para para assuntos para assuntos internéticos. <laughs>
Aham, sim. Exatamente. Outra coisa que ele faz muito é ver a camisa do Botafogo na internet e claro que tem muitos sites que é golpe, né.
Aham. Sim, sim.
E aí ele fala: "La, eh, neta, isso aqui é verdade, eh, essa essa camisa, vê aqui quanto tá pra comprar aí", quando eu vou ver é um site completamente, não, sabe, que não é real. Exatamente, nem um pouco confiável, e que a camisa com certeza não é original e um preço, assim, muito bom, né.
Fake. Não, não confiável, né, não confiável. Aham. É um preço absurdo, é quando você vê um preço absurdo, né, imaginando assim, como ele é botafoguense, imagino que ele mora no Brasil, eh
Sim.
Quando você vê um nada no Brasil é barato hoje, né, quando você vê alguma coisa com um preço muito absurdo, é de se desconfiar, porque, né. Fala: "Vô, é só você fazer uma comparação, se alguém vier te vender um carro X que você sabe mais ou menos quanto custa, pela metade do preço, você vai comprar? Alguma coisa tá errada!", é só fazer o mesmo julgamento, você já sabe fazer.
Aham. Sim. Uhum. Exato ma Aham, sim. Só que a questão dessa vez em específico, claro que tem o o 1000 outras, só que essa eles fizeram um site querendo fazer como se fosse o site oficial do Botafogo, sabe, da loja. Só que dava para ver que não era, só que o meu avô não sabia, porque tipo o nome da loja era Botafogo, sabe, Botafogo online, loja online, assim, sabe, era pra fingir. Sim, que era a loja do Botafogo, só que eu sabia que não era a loja do Botafogo, obviamente que nunca que na loja oficial do Botafogo, a camisa da da temporada vai estar, sei lá, R$100, né. Botafogo agora é time grande, sabe, campeão.
Hum, mais perigoso ainda. Aham, sei. Aham, sim, era uma coisa muito próxima, né? Aham. Hum, jamais e É jogar. <laughs> Ah, entendi, tô entendendo. <laughs>
Então, não tem mais camisa de R$100, já teve, já teve antes, realmente já já comprei camisa de R$80 do Botafogo. Só que hoje em dia
Já, já, sim. Na loja oficial, quer dizer, existia a loja oficial do Botafogo? <laughs>
Claro que sim, existia, e aí eu já comprei roupa muito barata, já fui no estádio pagando R$5, né, tempos e tempos hoje em dia
Hã. Ah, sim. Ah, mas aí né né, na questão do Botafogo, isso é o é mais o tempo, eu também já fui no Maracanã pagando R$1 na geral, mas olha quanto tempo tem isso.
<laughs> Não, mas o quando eu fui foi assim em 2019, quando não era normal ser R$5, mas o me Então, mas o time na Série B, o pessoal todo desacreditado, assim, sabe nessa época e ninguém ia para o estádio.
Aham. Ah, não, já era caro, já era caro. Mas jogava Série B no Maracanã, já era muito. <laughs>
<laughs> Então, assim, sabe, tem coisas que você sabe que não é verdade, só que o meu avô acha que tudo o que tá na internet é verdade, porque na cabeça dele, por que que ia postar mentira na internet, né?
<chuckles> Uhum. Sim, né. E eu eu eu tenho esse pensamento também que as pessoas de mais idade, elas eu acho que na cabeça delas funciona, porque que alguém faria isso se isso não é verdade, sabe <laughs> e eles vão.
E Sim, eles não têm essa malícia de pensar que, realmente, e o a a internet é um ambiente ali sociável também, tal qual, assim, o mundo real. Igual no mundo real, tem gente ruim, tem gente que mente, tem gente que quer passar as pernas a perna nos outros.
Foi. Hum. É, sim. E e o engraçado é que talvez o seu avô seja uma pessoa que, no mundo real, tem toda essa malícia, né, essa essa maldade por trás, maldade no bom sentido de de poder, essa esperteza, né, de de de ler uma situação num na vida real. E aí quando chega na internet, que é um ambiente que é teoricamente novo pra ele, ele acredita em tudo, <chuckles> é é um pouco controverso, né.
Sim. Entender, né? Ah, assim. Uhum. Exato, exatamente isso. Sim, e parece que os idosos, assim, viram bebês na internet. Parece que a gente realmente acha que ali é um mundo perfeito, sabe, hum, porque não é tipo o mundo real, sabe. Já que não é o mundo real, aqui é um mundo perfeito, então eu acredito em tudo.
Sim, é real. Inversão dos papéis, né. É o mando é um mundo de fantasias, né?
Sim, e eu já falei para o meu vô: "Vô, isso aqui é como se fosse o mundo real, tem muita coisa que é mentira, tem muita coisa que é golpe, tem muita coisa que é fake, você tem que prestar atenção.", e aí a gente fica nessa luta, mas hoje em dia ele sempre me manda as coisas antes pra eu verificar para ele, sabe.
Ah, muito bom, muito bom que você virou guru do seu avô <laughs> e olha, gostei muito de de conhecer um pouco de dessa sua história, saber como é que você faz para lidar com isso também e espero que a gente possa se encontrar numa próxima.
<laughs> Ah, obrigada, você, eu adorei o nosso papo e com certeza, né. Até uma próxima, tchau.
Tchau.